Me conta, o que que é essencial numa cozinha prática e funcional pra você?
Olha, eh, eu acho que é essencial uma cozinha prática e funcional.
<laughs> Mas o que que não pode faltar nela? Me fala.
O eh pois é. Não, eh, o que não pode faltar nela? Eh, lá no Brasil a gente não tem costume de usar, mas eu acho muito prático, é o tal do lava-louça.
Hum, boa. Verdade.
Ah. Mas tem o problema do lava-louça é o seguinte, né, nem toda louça sai perfeita, né, então, você vai ter o trabalho de tirar e quem tira a louça, eh, tem que ser uma pessoa que preste atenção no que que tá fazendo, porque senão vai coisa suja pra dentro do ar
Uhum. É. Hum. Eu e, é verda eu não sabia que que a a lava-louça ela não não limpava muito bem, aqui em casa só quem usa é a minha esposa, porque eu sou péssimo com isso. Mas então não é sempre que elas ficam bem lavadas, as louças?
Não, se um é, se você não tirar toda a comida dela, por isso que eles pedem pra pra dar uma pré-lavada, naquelas coisas, assim, tipo, arroz ou uma sopa que ficou grudada ou algo que ficou grudado, eh, uma forma que você fez um bolo e ficou grudado, não sai. Então você realmente tem que ir lá de novo Hã?
Uhum. Aham, entendi. Tem que deixar meio que de molho. Você tem que lavar pra pôr na lava louça.
Pois é, esse é que é o problema, né, da da tal da lava-louça. Mas em questão de louça mesmo que é o prato, copo, talher, fica bom, né. As outras coisas que que você usa muito assim, eh eh, que que queima muito, aí, já não fica bom, né. Eu acho essencial também, o forno elétrico, nem que seja um forninho, sabe?
<laughs> Uhum. Entendi. Uhum. Uhum, é prático?
Um forno elétrico. Hã?
Você acha prático o forno elétrico?
Eu acho prático nem que seja uma airfryer. Eu acho que é uma da da das coisas da cozinha, que, assim, revolucionou que é é rápido, né. Você coloca lá porque o forno você tem que pré-aquecer o forno, gasta gás, demora e a airfryer já é rápida, né, se você vem com uma coisa congelada, você não precisa pôr no congelador e depois pôr no forno, você já vai e coloca tudo ali na airfryer.
Uhum. Direto na airfryer que ela já dá conta do recado, né.
E já e já vai, né, tanto que os alimentos mudaram hoje em dia para se adaptar a uma airfryer. Olha, para você ver como que ela é essencial, é.
É verdade, né. É verdade, hoje eles já fazem no supermercado já tem muita coisa que já na embalagem já vem dizendo, né: "Tantos minutos na airfryer".
Já vem dizendo. É, e antes não, era micro-ondas ou forno e hoje em dia não, já tem quase todos já estão sendo adaptados para ficar na airfryer.
É, exatamente. Tem... Uhum, entendi. Então assim, eh eh, eu, ia te perguntar, ali, 5 itens que você acha prático, então 1 já é a lava-louça, o outro é a air fryer e me fala, mas aí, mais 3 eletrodomésticos ou coisas, assim, que você acha que são essenci ah, ok, ok, fogão. Fogão é importa
Né. A o hum. Sim. Uai, tem que ter fogão, né, gente. <laughs> E tem que ter a geladeira. 4.
Já tá bom, 4, e tem mais alguma coisa que você acha
4. Tem que ser eletrodoméstico? <laughs>
Ah não, vai ser assim, só pra pra tentar na minha cabeça aqui, montar uma cozinha, né, pelo menos com coisas práticas e funcionais, ali.
Sim. É, se eu fosse montar uma cozinha eu teria, eh, 1 air fryer ou um forno elétrico, né, um um 1 fogão, 1 geladeira, né, são 4 aí, e talve e a a lava-louça
Hum. Hum. Ok. Sim.
e o microondas.
Hã, você acha que o forno elétrico substitui a air fry ou vice-versa? Eh, ou eles são complementares? Ou eles são um substitui o outro mesmo?
Não, eu acho que você pode fazer várias coisas no forno elétrico, mas pra mim, tem uma coisa que também não pode faltar, é o liquidificador, gente. Onde que nós estaríamos sem o liquidificador? A pessoa que cozinha.
Hum, liquidificador. O que que você costuma fazer no liquidificador?
Gente, tem tanta coisa que hoje em dia vitamina, sopa, por exemplo, uma sopinha que você pode fazer é a sopa cheia de, eh, com aquele com com o legume mais mais inteiro, né, mas
Uhum. Uhum. Aí depois você bota no liquidificador e j
e ele fica aquele gostosinho, aquele mai você põe metade no liquidificador e ela fica aquela sopa mais encorpada, né. Eu costumo fazer isso. E suco? Onde você ia fazer suco de fruta sem liquidificador?
Ah, fica mais cremosa, né. É verdade. Não, tinha tinha a tinha aquela <clicks tongue> o espremedor de fruta antigamente, né, que fazia uns bons suco.
Bate o abacaxi la Mas e o abacaxi, como é que você faz? O abacaxi, a maçã, a as as berry, né, como é que você faz com aquilo, né, você vai passar na peneira? <chuckles> Vai ficar bom?
Ah, é verdade, o abacaxi não dá. É verdade. Não, fica fica difícil, né, o liquidificador é realmente fundamental, né. Você falou agora, a vitamina, né, hum, eu gosto muito de vitamina de banana com morango. Nossa, fica delicioso.
Pois é, como é que você ia fazer isso?
É verdade, não dá, né. Nem mistura direito, né, nem mistura direito.
Imagina. <laughs> Nem mistura. E o tutu de feijão? Você já comeu? Não tem jei
Já comi tutu, mas não sabia que fazia no liquidificador, pra ser honesto.
É, você tem que bater o bater ele, porque senão fica cheio de casquinha o seu tutu, né, fica cheio de casca de de feijão, não fica bo
Hum, que delí E aí você vai botando a farinha no liquidificador mesmo ou depois?
Não, a farinha vem depois. Você bate o o feijão, né, com o caldinho, aí, você você tem né, coloca lá, os alho, alho, eh, cebola, e tal, afoga ele e depois você vai pôr na farinha, até fer virar aquele
Uhum. Uhum. Ainda outra refogada, né? Aos pouquinhos, né. Nossa, tutu, cara, tanto tempo que eu não como tutu, você falou, me encheu a boca d'água.
Eu também, tutu de feijão, lembrei do tutu aqui viu. <laughs>
Uhum. Tutu é muito bom, muita saudade de comer isso. <chuckles>
É, muito gostoso o tutu de feijão, né?
E deixa eu te te perguntar uma coisa, tem alguns erros que você acha que são comuns que as pessoas cometem, ali, na hora de organizar uma cozinha, colocar coisa desnecessária? Porque a gente estava falando das coisas que não podem faltar, né. Mas o que que você acha que é, d dispensável numa cozinha e que as pessoas às vezes colocam e só atrapalha?
É. Panela demais. <laughs> Tem gente que é viciado em panela gente. Eu acho, que basta você ter, hã, uma panela m grande, uma mé sabe aquele conjunto?
Hum. <chuckles> Aham. Uhum. Sim, sim.
Porque senão, você vai entulhar a sua casa só de panela, sabe? Aquele tanto de panela Hã?
E panela ocupa muito espaço, né? Panela ocupa muito espaço, né.
Muito espaço, ocupa muito espaço. Às vezes, você não precisa de tudo aquilo, né. Basta você ter algumas panelas, algumas frigideiras ali, né, que já j panela de pressão, eu acho eu acho bom você ter, né, agora, o eh, eu acho que o erro é es está no excesso. É de você colocar muita coisa, muita panela, muito prato que você nunca usa: "Ah, ganhei 4 conjuntos de prato lá no meu casamento ou do fulano". "Oh, gente, doa, né", porque você não vai usar, né, aquilo fica entulhando aquele armário ali.
Uhum. Uhum. Uhum ou usa, né. Porque tem coisa que as pessoas ganham de casamento e elas usam nunca, né. Eu lembro que minha mãe tinha jogo de louça assim: "Ah não, esse aqui é para o Natal". Aí, vinha o Natal: "Ah, não, não vamos colocar, né, porque pode quebrar". Aí depois passava, passava separou do meu pai. Nunca usou o jogo, ficou pra lá, não sabe nem onde tá agora.
Nunca. É. É. Ficou pra lá, acabou. É isso, é isso. Pra quê, né? Pra quê? Você ter aquilo ali pra guardar. Então, eu vejo muito só serem pra guardar e nunca usar, sabe?
Exatamente. É verdade. Pois é, desperdício, né. Uhum, e tem algum eletrodoméstico assim, que você acha que é completamente dispensável, não sabe para que que aquilo
É. Obsoleto. <gasps> Ah tem muitos, né, aquele negócio de fazer pão. Nossa quem quer aquilo? É um trambolho, vocês e você falou do suco você sabe aquela máquina de suco que tem mil peças? <laughs>
É. <chuckles> É, é, é Aham, sei que f e diz que sai o suco na só o suco ali direitinho, que ele separa a polpa, separa o bagaço, separa tudo, né.
<laughs> Isso, aí você vai mexer com aquilo, você não sabe que peça é onde, aí você tem que lavar aquilo, aí te dá uma raiva naquele negócio. <laughs> Você encosta ele pra lá, entendeu? <laughs> <laughs>
É pra lavar é horrível aquele negócio, né, <laughs> é verdade, pra lavar aquele negócio é horroroso. <laughs>
Horrível, não dá não, não, aquilo ali não tem jeito, <laughs> aquela máquina ali, nada.
Mas você sabe que que falam muito bem dessa máquina de pão? Que às vezes diz que pode pôr a massa lá e programar para ela começar a cozinhar numa certa hora e quando você acorda o teu pão tá fresquinho.
É, é, mas só que, dependendo do pão, você vai ter que pegar o pão e colocar lá no formato, eh, você tem que vo primeiro você pré-aquece, né, para a massa crescer, e daí você vai assar, mas nesse dependendo do pão que você vai fazer, só se for um pão muito simples, que são acho que 4 ou 5 que você pode fazer sem mexer, o resto você tem que mexer nele.
Uhum. Uhum. Uhum. Entendi, então dá trabalho, né?
Entendeu? Aí que que adianta? Você tem que ficar lá vigiando o danado do pão, e pode ser que não dá certo. Não dá certo, aquilo para mim não deu certo, não gostei daquilo, tá lá encostado. <laughs>
<chuckles> Aí, não adianta, né? Tá lá encostado, né, olha mas, gostei muito de de falar com você sobre sobre como você monta ali, uma cozinha prática, funcional, como você vê isso, foi bem realmente divertido assim, ter esse bate-papo com você e queria te agradecer por isso.
Ah, foi bom discutir com você o que precisa e o que não precisa numa cozinha. <laughs> Foi divertido mesmo lembrar das coisas. Muito obrigado pela conversa.
<chuckles> Então tá bom a É verdade, eu que te agradeço, até a próxima.
Até.